Então, eu eu eu já já pensei, né, isso é uma das coisas mais fúteis assim que eu gasto com comendo besteira <laughs> e tal, né, nos role nos rolezinhos, assim, mas, eh, eu eu já fiz as contas, assim, e dá certo tudo que eu preciso, já já tenho tudo certo e tal, eh, já até, basicamente já até escolhi o carro, já sei até a loja, só que já escolhi, eh <laughs>
Aham. Comer fora, né, comer Hum. Uhum. Ó, legal. Isso é importante. <laughs> Você já escolheu? Olha, então tá bem tá bem, ah, ah, na sua cabeça, ele já tá ele já existe, né?
Já existe, tanto que, assim, eu quero um um eu quero um modelo, uma cor específica, aí eu achei um que ele está, 1 hora e meia aqui da minha casa, lá pra Long Island, mas tá com um preço muito bom e tal assim, está valendo a pena ir lá e aí eles estão me falando: "Ai, vem aqui amanhã.". E aí eu estou naquelas: "Ai, meu Deus, vou, não vou, tenho tanta coisa pra fazer.".
Legal. Ah, que legal. É. E que carro que você quer comprar agora de, a começo?
É, hum, um um Kicks, um Nissan Kicks, é.
Olha, que legal. Nissan Kicks. Aham, é, então é algo, né, bacana, é gostoso até pensar, não é, você fala numa empolgação e, né, é gostoso.
É. É, ele é lindo. É. É, exato. E é algo que eu sinto falta, porque no Brasil eu tinha, né, ei eu eu comprei, eu tinha um Argo no Brasil que eu tinha comprado em 2019, peguei ele novo e fiquei com ele até eu vim pra cá, 2 anos atrás. Então ele era o meu xodó, assim, eu ia pra cima e pra baixo com ele e tal, e aí aqui eu sinto uma falta assim de, de não é.
Uhum. Uhum, novo mesmo. Sim. Ah, é ótimo. De ter essa liberdade mesmo, né, de de poder você ir e vir, eh, com mais, né, mais rápido ir no mercado e no, né, eh, olha, é em tudo, vu ah, ah, imagina eu que, eh <laughs> bacana, mas é muito legal. Eu acho que você tem que que concretizar aí seu suas vontades, seus sonhos, eh, eh, e ir para frente aí que você está, é o que você tem feito, né, bacana, viu? <laughs>
Uhum. É, exato, eh, exatamente, em tudo, né? Mas olha, eu quero te agradecer por me ouvir nesse momento de ansiedade, viu? <laughs> Muito bom. <laughs> Ai que bom, muito obrigada, fico muito feliz e é isso aí, depois eu volto pra te contar se deu certo, viu? <laughs>
Tá bom. <laughs>